ฤดูฝนนะคะ มันก็ต้องเปลี่ยนตารางการใช้ชีวิตไปเลย อย่างเช่น อย่างเช่น ที่ว่า อา เราได้รับมอบหมายให้มาถ่ายรีวิวชุดเสื้อผ้า อันนี้นะ แบรนด์นี้นะ ไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยปกติแล้วเวลาส่งงานมาตรฐานทั่วโลก คือหลังจากได้รับสินค้าแล้วเราต้องถ่ายส่งเขาโพสต์ใน Social Media ใน ใน 7 ถึง 14 วันค่ะ กฎนี้เป็นมาตรฐานมาก ใช่ ทีเนี้ยถ้าฝนมันตกเนี่ย มันก็จะ ช้าค่ะ ใช่ เพราะเราต้องเลื่อนวันถ่ายไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ อา ฝนตกมันแบบ มันไม่ได้จริง ๆ อะค่ะ มันก็ทำให้เสียเวลา มีบางครั้งทำให้งานแบบล่าช้าก็มี ซึ่งเราก็ต้องทำการแจ้งทางแบรนด์ว่า เออ ที่นี่หน้าฝนนะ อา
ค่ะ อา จ้ะ อ๋อ อา ต้องทำยังไงอะ? อา! ค่ะ อา เสียเวลาเนาะ ค่ะ โอ้โฮ เห็นแล้วแบบเห็นใจเลยนะ เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟัง คือถ้ายิ่งเป็นนางแบบเสื้อผ้าอะค่ะ การที่ส่งงานเร็ว ส่งงานตรง มันก็มีอิทธิพลต่อการที่แบบเวลาเขาจะจ้างงานต่ออะเนาะ แต่พอหน้าฝนอะเวลาที่แบบจะต้องส่งงานช้าอันเนี้ย ก็คือมันเซ็งนะ แล้วก็เราก็อยากได้งานต่ออะ เป็นใคร ๆ ก็อยากได้งานต่อ อา แล้วเวลาไปทำ ค่ะ อา
ใช่ แอบลำบาก ค่ะ ถูกต้อง ๆ เสียงานด้วย ใช่ ใช่ มันก็มีจริง ๆ นะ มันก็มีจริง ๆ นะที่เกิดเหตุแบบเนี้ย แล้วเป็นแบรนด์ที่มาจ้างเราครั้งแรก แล้วเราส่งงานไม่ ไม่ตรงเวลาภายใน 14 วันอะ เพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ๆ คือเรารอแล้ว รอเมื่อไรแดดจะออกหนอ แต่คือมันก็ตกยาว ๆ เลยทุกวัน 2 อาทิตย์ ไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่ได้จริง ๆ อะค่ะ อืม
จ้ะ อา ทำไม่ได้ ใช่ค่ะ เข้าใจมาก ๆ เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ แสงธรรมชาติกับแสงที่แบบตกแต่งขึ้นมาอะค่ะ มันมีความแตกต่างกันมากนะ เพราะว่าแสงธรรมชาติน่ะ มันจะดูแบบละมุนน่ะเนาะ ยิ่งเวลาเจอเสื้อผ้า เจอนางแบบสวย ๆ อย่างเงี้ย มันก็จะยิ่งส่งเสริมแบบ เขาเรียกว่า ส่งเสริมรูปให้ดีขึ้นน่ะค่ะ แต่ถ้าเป็นแสงที่แบบเหมือนแบบว่าตั้งขึ้นมา ทำขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นเหมือน ส่วนตัวนะรู้สึกมันจะแบน ๆ น่ะ มันจะไม่ได้มิติอะไรมาก อา!
ค่ะ ถูกต้อง ใช่ อืม ใช่ มันไม่ได้แบบ มันไม่ ไม่ให้ฟีลลิงว่ามันใช่ ไม่ให้ความรู้สึกว่า มันใช่อะค่ะ เออ ก็เลยแบบว่ารอ เราก็จะแบบพยายามบอกให้เขาเข้าใจว่า เออ เรา แผนของเรามันเป็นแบบนี้ ๆ นะ ไปสถานที่นี่นะ อยากให้มันเป็นแสงธรรมชาติออกมาสวย มันจะได้เข้ากับชุด สีสันของชุด สไตล์ของชุด ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ แต่บางทีเขาก็มองว่าแบบว่ามันช้า ใช่ บางทีเขาก็มองว่า เออ มันช้าไปแล้วอะ แบบเขาก็จะมองว่าเรา เออ ทำงานช้า อะไรประมาณเนี้ย อืม
ใช่ ค่ะ ใช่ อ อันนี้ก็แอบเซ็งแทน <chuckles> อา อา ทำ เหมือนทำให้เราแบบเสียงานไป โดยที่แบบ เหมือนเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยแหละเรื่องฝนอะ มันไม่เหมือนแบบว่า ตั้งเวลาปลุกก็ไม่ได้นะ ตั้งเวลาหยุดก็ไม่ได้ อันนี้ก็คือต้องปล่อยแบบว่าไปเรื่อย ๆ แล้วอย่างงี้อะค่ะ ในชีวิตประจำวันที่จะต้องไปทำงานอะ จะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถไหมคะ?
ใช่ เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ ใช่ อืม